Ich mache jetzt schon bisschen länger Sport, auch in dem Pensum, in dem ich's gerade mache. Aber, was in letzter Zeit noch dazugekommen ist, dass ich jetzt noch mal quasi Vollzeit arbeite. Und dadurch merke ich jetzt noch mal so richtig, wie, <chuckles> sage ich mal, wie intensiv meine Einheiten dann im Endeffekt doch sind. Weil wenn ich jetzt noch mal diesen zusätzlichen Arbeitsstress quasi habe und dann quasi vor vor dem Arbeiten ins Gym gehe, danach noch irgendwie, äh, irgendwie Thaiboxen, Grappling, MMA mache in der Hinsicht, das ist wirklich auf Dauer echt kräftezehrend, ich habe das diese Woche durchgemacht und ich bin echt kaputt also komplett kaputt und ich brauche fast schon 'ne Woche Auszeit jetzt <chuckles> um überhaupt wieder, äh, auf mein altes <chuckles> normales Niveau zu kommen. Ähm, ja, ich ich kann eigentlich nicht aufhören, weil ich habe 'n Kampf in 6 Monaten und ja, ich gehe so ich mich möchte nicht auf die Nase kriegen, deswegen, äh.
Mhm. Mhm. Okay. Oh Gott. <laughs> Mhm, okay. Mhm. <laughs> Das ist vollkommen verständlich und, ähm, für diesen Kampf bereitest du dich dafür jetzt jeden Tag vor?
Fast jeden Tag, ja. Also 5 bis 6 Mal die Woche habe ich Training. Da muss ja noch Athletiktraining machen, also ins Gym gehen und manchmal bisschen laufen und so.
Mhm.
Ähm. Genau. Und ich mache jetzt so, ja also ich ich mache halt so 'n äh, so 'n Job, der ist jetzt nicht besonders anstrengend, äh, im Online-Sales, aber ja, äh, kommt halt noch oben drauf.
Mhm. Okay. Und, äh, wenn du jetzt auch irgendwo gezwungenermaßen jeden Tag Trainingseinheiten hast, kannst du diese vielleicht wenigstens 'n bisschen kürzer gestalten? Weil beim Training und generell für Muskeln ist es ja auch sehr wichtig, dass du 'ne gewisse Regenerationsphase hast dazwischen.
Na ja, aber mein Coach sieht es auf jeden Fall anders. Ähm, ja, also, wenn ich da nicht ins Training komm, dann, äh, ruft er mich gefühlt 5-mal zu Hause an. Ähm, ja, und wenn ich da <chuckles> wenn ich da nicht rechtzeitig erscheine oder wenn ich da zu früh gehe, dann äh, kann ich mir gefühlt 'n neuen Coach suchen.
Okay. Okay. <chuckles> Mhm. Okay, du hast einen sehr strengen Coach. Kann das sein? <chuckles>
Ja, relativ würde ich sagen, auf jeden Fall.
Hm. Mhm. Und wie sieht es eigentlich mit deinem Schlafrhythmus aus momentan? Also, kriegst du denn, während du momentan Vollzeit arbeitest und darüber hinaus noch jeden Tag, äh, für den Kampf trainierst, kriegst du denn genug Schlaf momentan?
Ja, mal so, mal so, ne. Ähm
Mhm.
Ich habe eigentlich immer richtig gut auf meinen Schlaf, äh, geachtet, aber 'n letzte Woche war bisschen schwierig auf jeden Fall.
Hm.
Da muss ich mir irgendwie noch irgendwie noch äh, irgendwie noch 'ne Lösung ausdenken, aber ja. Also, vielleicht habe ich auch einfach 'n bisschen übernommen mit dem Deal, dass ich direkt Vollzeit, äh, gegangen bin in dem bei dem Job, aber ja.
Mhm, okay. <swallows> Und vorübergehenderweise kannst du den Job auch nicht, äh, so 'n bisschen kappen. Also, wenn es wirklich was Ernstes ist, finde ich, mit dem Sport, vor allen Dingen mit dem Training und der Kampf, äh, logischerweise auch bald ansteht. Also, die Stelle kannst du auch nicht so 'n kleines bisschen reduzieren, wenn dir dieser Kampf wirklich sehr wichtig ist.
Ja, könnte ich schon machen, aber ich dachte also, ich krieg's schon gebacken. Äh. Sieht jetzt halt nicht so danach aus, bisschen ja, tut 'n bisschen meinem Ego bisschen weh, aber, äh, ja, ich könnt's auf jeden Fall 'n bisschen zurückstecken. Das Ding ist, ich bin jetzt kein Profi Profi äh, Fighter oder so. Ich bin halt Amateur-Fighter, das heißt, ich krieg für meinen, äh, Kampf gefühlt 100 €. <chuckles> Äh. Ja, deswegen ja ,ich lasse mir jetzt quasi for free auf die Nase hauen.
Ja, okay. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm, ja. <giggles> Okay.
Und dafür opfere ich quasi mein Leben, ja.
Okay, also wenn es dir gefällt, ist es ja vollkommen okay. <chuckles> Jedem das Seine. <chuckles> Du magst es vielleicht auf die Nase b zu bekommen. <chuckles> Okay, deswegen musst du trainieren, natürlich. Ähm. Okay, und was machst du denn momentan sonst noch, damit du deinen Körper bei dieser Phase auch 'n bisschen unterstützen kannst? Denn Arbeit und viel Training ist ja auch schön und gut. Es ist auch sehr lobenswert von dir, dass du das alles so durchziehst. Aber was machst du denn, um aktiv diese Regeneration noch zu fördern?
<chuckles> Ja, eben nicht, deswegen muss jetzt. Hm. Also, ich mache jetzt nicht so viel außer dass ich halt auf meine Ernährung achte, weil ja, sonst geht ja nichts, <chuckles> und, ja, ich ich ich meine, ich achte auch auf meinen Schlaf, aber ich mache jetzt keine also, ich ich mache jetzt keine ich gehe jetzt nicht in die Sauna oder so. Ich mache jetzt keine Kalt-Warm-Therapie oder ich ich ich lasse mich jetzt nicht massieren oder so. Also, dahin hingegen mach ich jetzt eigentlich noch nichts.
Mhm, mhm. Ja. Mhm. Okay. Also, hast du denn auch genug Pausen während des Trainings, also, dass du wirklich 'n bisschen durchatmen kannst? Weil du ja gesagt hast, dass du die Einheiten leider nicht kürzer gestalten kannst, weil dein Coach das nicht so befürwortet. Hast du denn wenigstens genug Pausen da drin, dass du irgendwie mal Erholung findest?
Na ja, Pausen im Training sind dafür da, um dem Coach zuzuhören, und wenn der Coach fertiggeredet hat, dann, äh, geht's weiter, genau.
<chuckles> Okay. <chuckles>
Also, im Training hast du auf jeden Fall keine Pause, ja, da gehst du erst mal 1 1/2 Stunden nicht mehr von der Matte runter
Mhm. Mhm.
äh, und kannst dann auf jeden Fall danach dir erst mal so 5 l Wasser reinhauen.
<chuckles> Okay. Und, äh, was die Ernährung angeht, gibst du deinem Körper denn momentan genug Energie? Weil wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, die Energie zu verbrauchen, dann musst du die Energie logischerweise durch die Nahrung wieder aufnehmen.
Das stimmt natürlich. Äh, ist natürlich nicht immer so einfach zu wissen, genau wie viel man braucht. Das es hängt halt immer vom Aktivitätslevel ab und das ist natürlich nicht immer ganz leicht zu ermitteln. Und das fällt mir gerade 'n bisschen schwer, muss ich sagen. Weil ich esse schon relativ viel, ich esse gerade irgendwie 4000 Kalorien am Tag.
Mhm. Mhm. Okay.
Äh, aber manchmal reicht's, manchmal reicht's irgendwie nicht. So, ich äh, mein Gewicht schwankt ein bisschen.
Okay, hm. Mhm.
Und ja, da weiß ich auch nicht genau, was wie ich damit umgehen soll.
Und vielleicht über auch professionelle Hilfe, was das angeht, weil wenn du ja zwar noch ein Amateurkämpfer bist, wie du gesagt hast, aber vielleicht auch eines Tages in 'ne andere Liga aufsteigst, wär's da vielleicht sinnvoll, mal abzuchecken, welche Nährstoffe dir vielleicht fehlen oder so. Manchmal ist es wirklich auch nur so ein kleiner Mangel, den man an Vitaminen oder Mineralien hat und wenn man das ausgleicht, fühlt man sich auf einmal wie 'n ganz anderer Mensch. Hast du so was schon mal in Erwägung gezogen?
Mhm. Ja, ne, also ich bin quasi Experte, ähm. Also, ich ich kriege es ganz gut selber gebacken. <chuckles> Also auf meine Ernährung zu achten, da ich ja, also kann ich mich selber fragen, genau. Ähm, aber ja, also m das halt immer das Problem ist halt, wenn du wenn du n quasi ein nicht kei ein inkonstantes Aktivitätslevel hast, also wenn du zum Beispiel am Tag trainierst, mal nicht trainierst oder ich weiß ja nicht genau aktuell, wie sich mein Job so energietechnisch auswirkt. Das heißt, wenn ich diese ganzen Variablen dann habe, dann kann ich natürlich auch so essen, dass ich wieder aktuell dass ich mein Gewicht wieder halte und so weiter und so fort. Das ist nicht das Problem. Äh, ich brauche halt einfach 'n bisschen mehr Daten quasi. Ähm. Genau.
Ja, okay. <chuckles> Mhm. Okay. Hm, was meinst du genau mit Daten?
Na ja, du brauchst ja äh, also Daten ermittelst du ja quasi, wenn du dich auf die Waage stellst, jede so jeden Tag in der Woche und dann nimmst du so den Average der Woche und vergleichst ihn zu letzter Woche.
Hm. Hm. Okay.
Und da da das das ist dann quasi so dein deine Benchmark deine erste Benchmark und dann guckst du, okay, habe ich zugenommen oder abgenommen. Und, äh, ich muss das halt so 4 Wochen durchziehen, damit ich weiß, okay, so viele Kalorien brauche ich für Maintenance. Und dann kann ich gucken, äh, will ich aufbauen, will ich abbauen, je nachdem.
Hm. Okay. Hm, okay. Und, ähm, da du ja sehr viel Sport machst, hm, benutzt du zum Beispiel so was wie Elektrolyte oder nimmst du die zum Beispiel hin und wieder ein? Weil wenn du dich nicht so gut erholen kannst oder
Na ja, El Elektrolyte sind ja eigentlich, äh, Mineralien. Das heißt, ich esse einfach, äh, Mineralien, genau.
Genau. Also, isst Sachen, die viele Mineralien enthalten, also, du nimmst keine zusätzlichen Nährstoffe oder so.
Ja, also, ich supplemente schon 'n paar Sachen. Ich supplemente, äh, Vitamin D3, K2, Magnesium, Omega 3, Bor, Lithium und
Okay, hm.
Aschwaganda, das war's, genau.
Okay, das sind ja schon einige Sachen. Also, du kümmerst dich im Großen und Ganzen schon sehr um deine Ernährung, bist wie du schon gesagt hast ein Experte und führst deinem Körper schon ziemlich viele Nährstoffe zu ge auch viele Sachen, die in solchen Elektrolyt-Mischungen vorkommen. Das heißt im Großen und Ganzen achtest du sch sehr stark auf deine Ernährung und, äh, treibst aber auch viel Sport und hast dazu noch parallel 'n Vollzeitjob. Und, ähm, führt das dazu, dass du halt, äh, so 'ne bestimmte Müdigkeit hast in diesen Phasen oder wie äußert sich das Ganze? Weil das sch hört sich schon sehr danach an, als wärst du sehr ausgelastet.
Genau. <giggles> Genau. Ich bin auch sehr ausgelastet auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch auf jeden Fall dauerhaft müde. Ähm, ja, aber nachm Rest Day ist eigentlich wieder okay, hoffe ich. Also morgen ist Rest Day äh, danach ist eigentlich immer wieder in Ordnung. Jetzt kam halt noch der Job dazu. Jetzt weiß ich halt nicht, wie das sich auswirkt, aber
Mhm. Mhm.
Ja. <sighs> Es ich denke, es wenn ich dann auch wieder nächste Woche 'n bisschen mehr schlafe weil diese Woche über gab's 'n paar Sachen. Ich hatte zum Beispiel 'n Streit mit meiner Freundin, da konnte ich nicht wirklich schlafen. Und
Mhm.
ja. Äh, wenn das sich auch wieder bisschen legt, glaube ich, geht's mir auch wieder bisschen besser.
Mhm, auf jeden Fall. Du könntest deiner Freundin aber auch so 'n bisschen mitteilen, dass es gerade 'ne schwierige Phase für dich ist, damit, äh, das nicht noch mal vorkommt oder so. Weil es ist ja normal, dass man sich streitet, aber du könntest ja so 'n bisschen darauf vorbereiten, dass auch bald 'n wichtiger Kampf für dich ansteht und dass diese Phase für dich jetzt sehr wichtig ist, dass du genug Schlaf bekommst, dass du genug Ruhe bekommst. Genau, damit du dich auch erholen kannst. Dass du vielleicht sogar dein ganzes Umfeld so 'n bisschen primen so: „Hey Leute, ist jetzt gerade 'ne heftige Phase für mich. Es wäre super, wenn ihr mich 'n bisschen mehr supporten würdet oder zumindest keinen Streit verursachen würde.“
Mhm. <chuckles> Ja, also es passt nicht zu meinem Image Image, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich muss da einfach wieder so tun, als ob es mir nichts ausmacht, genau.
<chuckles>
Ähm, ne, also jetzt mal Spaß beiseite, ich ja, natürlich könnte ich es machen, aber, ähm. Ja, ich ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringen würde, so. Ich meine, ich ich ich bin relativ gut in mich zusammenreißen, würde ich sagen. Also, ich bin jetzt nicht so emotional, äh, sage ich mal, labil oder bin jetzt ich raste jetzt nicht gleich aus, nur weil ich bisschen müde bin oder so.
Mhm.
Also ich das das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie extra gestresst war. Das mit meiner Freundin, das hätte ich so oder so angesprochen, äh ist 'n anderes Thema. Ähm, ja, also ich d
Mhm, okay. Und was machst du an deinem Rest-Day, um dich so richtig zu erholen?
Hm. Tatsächlich auch mal im Bett chillen, genau.
Ja, echt. <chuckles>
Ja, ähm, aktive Regeneration ist für mich, äh, ja, nicht vorhanden, genau. Ich weiß nicht, ja, ich habe es 'ne Zeit lang gemacht, hat mir irgendwie nichts gebracht. Also, man sagt ja immer: „Ja, hm, mache keine Ahnung, gehe Fahrrad fahren.”, oder so, aber
Okay.
weiß nicht. Irgendwie, wenn du 6 Mal die Woche Sport machst, dann noch Fahrradfahren gehst, bockt nicht.
Mhm. Ja.
Und es bringt mir irgendwie nichts.
Okay, ja gut ist ja auch vollkommen verständlich wenn du sowieso schon viel Sport machst dann ist für dich Erholung wahrscheinlich eher sowas wie gar nichts machen, sich möglichst gar nicht bewegen oder möglichst wenig bewegen weil du dich ja generell schon sehr vielst viel bewegst in deinem Alltag, genau. Also Hauptsache ist natürlich, dass das mit dem Job und mit dem vielen Training, mit dem strengen Coach <chuckles> natürlich nicht zu viel wird und dass du auf Dauer auch vielleicht sogar, wenn der Kampf vorbei ist, dann wieder 'n bisschen mehr Ruhe in deinem Leben hast so. Weil so unheimlich viel Aktivität ist natürlich schön, macht bestimmt auch total viel Spaß, aber führt auf Dauer schon zu so 'ner Müdigkeit, die man irgendwann auch gar nicht mehr wegbekommt, ne? Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass du da 'n gesundes Mittelmaß findest.
Ja. Ja, das Problem ist immer, wenn ich nicht so was mache, was mich so physisch komplett auslastet, mache ich irgendwie so andere dumme Sachen, deswegen habe ich mir so angewöhnt, das einfach zu machen, und dann g läuft mein Leben um einiges besser. Genau, aber <chuckles> danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, ja. Da
Okay. <chuckles>